Allora, ehm, entrambe le cose perché c'è un giorno, mhmm, prestabilito che in teoria è la domenica perché è il giorno in cui entrambi siamo un pochino più liberi, in cui ci prendiamo magari o tutta la mattina o comunque qualche ora nel pomeriggio per pulire a fondo. Quindi quelle so' le pulizie vere. Esatto, quella che, ehm m si cambia si cambia il letto, poi ovviamente quello magari anche in mezzo alla settimana se serve, però di solito si fanno proprio pulizie profonde, si pulisce il forno, si pulisce bene il bagno, anticalcare, tutte queste cose qui. Ehm, poi però visto che abbiamo anche 2 cani e comunque s io soprattutto sono una persona abbastanza disordinata perché magari studio, lavoro, lascio i vestiti in giro, ogni tanto c'è bisogno di spicciare un pochino, di passare magari, uhm, l'aspirapolvere per terra perché purtroppo i miei cani perdono tanti peli, soprattutto 1 ehm, quindi diciamo che si divide bene. Durante la settimana se se 1 dei 2 vede sporco si pulisce, quindi una pulizia superficiale.
Mh-mh. Mh-mh. Okay, quindi pulizia profonda. <chuckles> Certo. Certo. Mh-mh. <chuckles> Certo, certo. Oka cioè, è giusto, è giusto. E invece mhmm, invece, per quanto riguarda uhm, gli altri compiti che comunque sia derivano sempre dalla responsabilità di avere una casa, ad esempio il pagamento di bollette, uhm, andare a fare la spesa. Su questo come vi siete organizzati?
Sì. Beh, uhm. Per per quanto riguarda le bollette, niente, semplicemente noi gestiamo tutto, diciamo, a 50/50, poi dipende pure da che periodo sta attraversando l'altro. Magari se c'è un periodo in cui si hanno un po' più di difficoltà, ehm, mette più 1, però diciamo che in linea di massima sono 50/50 e di solito le le paga lui, ehm, diciamo, ehm, nella pratica, perché non sono molto pratica di pagare di bollette, quindi io io do semplicemente quello che serve.
Erto. Mh-mh. Certo. <laughs> M mi sembra mi sembra che comunque sia, uhm, se avete, uhm, avu cioè, avete raggiunto u un ottimo equilibrio e si vede comunque che siete una una coppia solida e questo è è bello perché non non tutti riescono a trovare un un equilibrio una volta che si va a convivere, ecco. E, mhmm, invec invece ti volevo chiedere, mhmm, s non so se è questo il caso, nel caso, mhmm, in cui la tua casa ha uno spazio esterno, dello spazio esterno chi se ne occupa?
Mh-mh. Sì. Mh-mh.

Mh, allora sì, sicuramente non è facile andare a convivere come prima esperienza soprattutto, perché poi si tratta di 2 persone diverse ovviamente, quindi entrambi, uhm, volevamo raggiungere una sorta di equilibrio, ehm, bene o male l'equilibrio viene raggiunto, almeno nel nostro caso è stato raggiunto dopo qualche incomprensione, ehm sì, niente di grave ovviamente. Infatti anche proprio per quanto riguarda, ehm, questa cosa del dei compiti, di come dividerli, questa è stata una delle cose, mhmm, sui quali sulla quale ci sono state più incomprensioni, sempre molto tranquille, eh, proprio per questa cosa, ad esempio, mhmm, questa cosa dei piatti mia, non è che fa proprio piacere all'altra all'altra persona, perché giustamente, ehm, uno si stufa pure a fare sempre gli stessi compiti. Però, ecco, uno, ehm, ovviamente io mi tolgo la responsabilità dei piatti e mi assumo un'altra responsabilità che è appunto quella del bagno. Quindi diciamo che si è risolto tutto quanto bene. Invece per quanto riguarda abitudini di altro tipo, alimentari così, diciamo che siamo molto in linea, quindi non abbiamo avuto grandi difficoltà o sì, sì, è stato tutto abbastanza è andato tutto abbastanza liscio per essere appunto la prima esperienza.
Mh-mh. Ci vuol ci vuole tempo, comunque. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Beh meglio, insomma. Meno male, eh, meno male. Per essere una prima esperienza, veramente complimenti. Senti, ti volevo chiedere come u un'ultima mhmm, un'ultima cosa, ehm, che che consiglio daresti a, non so, una coppia di amici che magari vuole andare a convivere, dato che inizialmente ci sei già passata alle alle prime incomprensioni. A che che consigli proprio pratici daresti? Ad esempio, non so, compilare una lista settimanale e mano a mano che si fanno le cose, si spuntano le caselle, uhm, altre cose, altri consigli pratici, insomma.
Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Beh, diciamo che, ehm, l'idea della lista, ehm, non è male, soprattutto perché poi vedere le cose scritte, ehm, ricorda, ehm, anche perché le persone, mhmm, con la vita diciamo caotica che vivono un po' tutti, ehm, in quest'epoca, ehm, si dimenticano senza malizia, senza cattiveria. A noi non è servita, però devo dire la verità ogni tanto tornerebbe utile proprio per le settimane più più esatto, più dinamiche, così. Per l'inizio è utile, ehm, secondo me proprio perché serve a a stabilire dei ruoli e un consiglio, diciamo, in linea generale è, ehm, diciamo, mettersi in gioco e, ehm, appunto, e esprimere se si è a disagio nel fare qualcosa e semplicemente scendere a compromessi c parlandone.
Certo. Mh-mh. Utile, sì. Più intense. Vi okay. Quindi magari Uhm, uhm, esatto. Quindi, uhm, appunto, l la forse la chiave proprio di lettura è proprio il parlare senza, diciamo, sfociare nella discussione, no, semplicemente stabilire chi fa che cosa.
Esatto.